Então eu queria trocar uma ideia, assim, com você, ver se também se você tem alguma opinião, eh, sobre essas essas adaptações que a gente tem que fazer quando a nossa, oh no no eu não digo que eu sou velha, eu não sou velha, mas assim, o corpo começa a mudar com a idade, ainda mais a gente que é mulher, e ter a questão de tônus muscular, e e eh, não menopausa ainda não cheguei lá mas enfim as mudanças de hormônio elas vão começando, e e também por conta, assim, depois que eu fui mãe meu corpo mudou muito, eh, então eu tenho sentido, assim, que por ma eu eu treino bastante, eu não não vou pra eu não vou pra academia nem nada, eu faço meu treino em casa, eu tenho tipo um home gym aqui, eu assino aquele um programa chamado Les Mills que é, eu não sei se já ouviu falar, mas as academias do Brasil elas usam muito que é, é eles têm lá o Bodypump, o RPM que é a aula de spinning, tem Body Combat, aquele que você soca tal, é bem legal.
Uhum. <laughs> Sim. Entendi. Uhum. Ah, legal. Uhum. Não, não conheço. Nossa que legal, é com parece ser bem completo.
Super completo, tem umas aulas super interessantes que eu ainda não tentei, mas tem, eh, zumba, por exemplo, acho que zumba essas essas essas aulas o programa é deles, eh, e depois que eu comecei a a treinar em casa, eu senti que eu tenho uma frequência muito melhor do que ter que sair pra academia, né, e
Olha legal. Uhum. Sim, então você sentiu, quando você mudou isso você já sentiu que você estava ali sendo mais produtivo, né, economizando ali tempo.
Exatamente. Só que, de uns anos para cá, eu tenho sentido uma uma caída na minha performance, sabe. Então por exemplo.
Hum. Mas alguma coisa mudou na sua rotina, alguma coisa aconteceu durante esse período?
Então nesse nesses últimos meses, eu tô usando uma medicação pra pra tentar perder peso, essas canetas emagrecedoras.
Ah, ok.
E e aí eu acho que isso tem afetado ainda mais a minha força física. Assim, o que eu sinto é que, com o passar dos anos, por conta, eh, enfim de de tá, eh, envelhecendo, né, porque todo mundo tá envelhecendo, eu você todo mundo, eh, a ge a gente já perde um certo tônus muscular, uma certa forta força física, mas e depois que eu comecei a usar essa medicação, porque qual que é a tendência? A gente começa a treinar com peso, e a gente consegue progredir botando mais peso, eu sempre fiz assim, fui sempre treinar bota e nesses últimos meses eu tô tendo que colocar muito menos peso, assim, já já não aguento fazer a carga que eu fazia e
Hum. Sim. Exato. Sim é normal. Uhum. Sim. Ah ok, você tá sentindo essa diferença, assim, mais do essa questão do peso mesmo do quanto você aguentava, pra quanto você tá conseguindo fazer agora?
Exato, tipo, eu não tô progredindo, eu tô regredindo. E e eu não sei se agora só esse período da da medicação, ou se é uma coisa que já meu corpo tá dando sinais de que ele tá mas eu eu me forço, eu me me esforço pra tentar fazer, assim, com peso aceitável, digamos, assim, e
Ok. Uhum. Ok sem regredir muito, né, digamos.
e regrediu isso e fazer o número de repetições eu não paro no no número por mais que eu tenha que fazer mais pausas, eh, eu tento fazer o mesmo número de repetições, e e mas assim, eu eu tenho sentido, assim, mais fraca e se eu fico, assim porque antigamente se eu ficasse, sei lá, por algum motivo uma viagem alguma semana um pouco mais atribulada, ficar sei lá, 2 semanas sem treinar. Quando eu voltava, eu voltava donde eu parei às vezes ficava um dia dolorido enfim ago
Uhum. Sim. Uhum. Ok, não sentia, assim, muito, né, mesmo quando você parava antes por um tempo quando você voltava ainda estava tudo bem ainda estava, assim, naquele pique, né, digamos.
Sim. Ai E exato, não tinha assim, não tinha regredido muito, não regredia na carga enfim. Agora se eu ficar 1 semana sem treinar, quando eu volto, eu fico toda moída e menos co mesmo com menos carga.
Uhum. Nossa. Uhum. Mas assim, essa medicação que você tá tomando você tem, assim, uma previsão de quando você vai parar de tomar, quando ela vai acabar?
E. Eu eu tenho, assim, eu eu vou usar a caneta até o final e eu, mas assim, eu tenho um objetivo de peso. A até agora assim, é é um negócio, assim, milagroso, porque eu já perdi 9 quilos. E, em 3 quase 4 meses. E
Uhum. Olha, em quanto tempo? Olha, nossa é bastante mesmo.
sim, e eu estava tentando antes sem a medicação, porque eu não gosto de usar medicação, eu sou completamente contra das fim pra mim as coisas a gente fazendo da forma mais natural possível melhor. E aí foi outra coisa foi outra coisa que eu senti que, eh, nesses anos que eu tô tentando reduzir o peso, só com dieta, exercício, estava completamente impossível. O peso mexia lá.
Sim. Sim, sim. Não estava sentindo, assim, melhora nenhuma ou estava, assim, muito lenta essa melhora?
Muito lenta, assim, quando eu sentia, quando eu pegava muito forte, assim, porque, eh, eu penso que o que emagrece a gente mesmo é dieta, não é nem o exercício. O exercício é só pra pra man eu acho o exercício extremamente importante principalmente pra con eh, controlar hormônios de felicidade e e o nosso humor e e enfim a nossa saúde, mas o que emagrece mesmo é dieta, né. E e mesmo em épocas que eu pegava na dieta firme eu via, assim, uma leve, eh eh, caída de peso, mas bem leve e
Uhum. Sim, com certeza. Uhum. É. Muito pouquinho, né, não era ali o tanto que você estaria esperando fazendo aquela dieta seguindo, né, ela a risca ali direitinho.
Muito. Exatamente, e e agora com a medicação eu tenho feito a dieta e o peso começa a despencar, <chuckles> aí aí eu consigo entender porque que tem tanta gente também investindo nesse caminho, né, porque é até depre né.
Entendi. <laughs> Sim mas ao mesmo tempo que você tá vendo o peso diminuir você também sente que você está perdendo um pouco da sua força, da sua resistência muscular digamos.
Exato, e mesmo assim, não só, eh, a resistência muscular para o exercício com caga, mas também a explosão, assim, de conseguir, porque eu eu adoro fazer aula de bike, aula de spinning, eh, e aí eu gosto de fazer, assim, no ritmo que eles colocam, né, tipo: "Ah, eh eh, põe carga", eu ponho carga, "ah, agora é rápido", eu vou rápido, eu tenho eu tenho escapado agora das aulas de spinning o quanto eu posso, porque eu não tenho mais essa essa explosão, esse pique e eu tô associando temporariamente com o uso da medicação, eu acho que deve ter vai, pelo menos mais uns 4 meses pela frente, e eu quero
Uhum, ah legal. Sim. Uhum, entendi. Ok, mas durante esse período que você tá fazendo a medicação, você tá sendo acompanhada por algum médico, sei lá, algum nutricionista algo alguém, assim?
Sim, sim, esse esse remédio é só prescrito, assim, eu não consigo comprar sem sem indicação de um de um profissional, mas e e além de tudo, como é uma coisa que está todo mundo tomando, <chuckles> você tem um milhão de vídeos de nutricionistas, de endocrinologistas, de pessoas que que que que falam dos efeitos eh, e eles falam realmente que um dos efeitos é a perda de energia.
Ai, bom. Uhum. <chuckles> Entendem, né. Ah, ok então já era um efeito esperado do medicamento?
E Esperado, é, é, que eu tô gerenciando, assim, da melhor forma que eu consigo. Eu tento eu vi alguns suplementos que podia tomar, coisas assim, que não precisa de prescrição, eu
Uhum. Exato, era até isso que ia falar, de repente o profissional que te prescreveu isso, se você chegar e conversar com ele sobre, né, digamos assim, essa fraqueza a mais que você está sentindo, se de repente tem ali algum outro medicamento ou suplemento que você possa tomar pra ver se você consegue recuperar um pouco da sua resistência.
Sim. Sei. Sim, eu eu eu comecei a tomar o suplemento, mas eu também não tomo, assim, todo dia sabe, eu tomo tipo dia sim dia não. E eu eu senti uma melhora nessa coisa que eu falei da energia para ter explosão, tal. Mas é uma melhora suave, também não é assim, eh, grande coisa. E é, e aí eu tomo assim, de vez em quando. Mas também tô tô trabalhando, assim, com com o dia da da aplicação. Então eu sei que naquele dia que eu apliquei os 2 próximos dias os 2, 3 próximos dias são os dias que eu me sinto mais mais, assim, sem energia. E aí são os dias que eu que eu
Uhum. Sim. <chuckles> Só um pouquinho. Uhum. Ok. E a aplicação é 1 vez por mês?
É 1 vez por semana.
Ah, é 1 vez por semana, ok.
É isso mas é é é uma coisa assim, não di não digo frustrante, digamos assim, mas, eh, pensar que a gente conforme o nosso corpo vai vai aging, né, vai envelhecendo a gente precisa de ajuda de de medicação para conseguir porque se eu fizesse o mesmo ritmo que eu faço hoje de dieta exercício com vinte e poucos anos, eu perdia assim.
Uhum. Sim. A resposta seria outra, né, o metabolismo é isso, o metabolismo quando a gente é mais novo ele é muito mais rápido, tanto que muita gente, assim, "Ai, eh, eu era muito magrinha na infância." Né, e tudo mais as pessoas falam, assim, e aí depois de alguns anos vai e engorda, assim, absurdamente porque se continuar comendo no mesmo ritmo que comia, né, quando era pequeno o metabolismo já não tem aquela velocidade.
Exatamente. Sim. Sim é e Sim. É ele já não responde do mesmo jeito. E foi exatamente o que aconteceu comigo, assim, eu eu com vinte e poucos anos era era comer tranqueira e aí só no ritmo de, eh, ir para a faculdade e estu eh, trabalhar ao mesmo tempo e correria, dormir pouco e, assim, o eu o o quilo que eu ganhava, sei lá, numa semana ele já já ia embora em 2, 3 dias na semana seguinte.
Uhum. <laughs> Uhum. Você já perdia de tanta coisa que você fazia, né, e o metabolismo ali queimando tudo também.
Exato. Exato. Agora eu tento controlar na a boca, né. Já não já não como, assim, carboidrato, eh, pão branco, eh, ago agora é época do panetone, eu adoro um chocotone. Esquece, eu pego, assim, uma fatiazinha, assim, minúscula para só matar a vontade.
Uhum. Aham. Nossa sim. <laughs> Hum, daí de em pouquinho em pouquinho, realmente essa época do ano é mais complicada, né, questão de dieta, de cuidados alimentares, realmente fica complicado.
Ah. Sim. Fica, mas assim, na minha idade você tem que fazer, você tem que, <chuckles> você você não tem outra opção. É tipo eu não vou ter aquela opção de: 'Ah vou enfiar o pé na jaca, sabe?" <chuckles> Que nem a gente faz assim com vinte e poucos anos, não não tem não tem é um um pé na jaca que você faz e a balança, assim, explode.
Tem que ser. <laughs> Uhum. É, é verdade. Mas olha quanto a esse período então agora da medicação se é realmente um efeito colateral da medicação. De repente comenta com um profissional esse suplemento que você já tá tomando, não sei se você já falou com ele sobre o suplemento, mas pode ser que tenha algum outro suplemento talvez pouco mais forte, sabe? E pode talvez fazer um efeito melhor.
Mas, é. Sim, sim, é uma boa ideia. Sim, é uma boa ideia. Eu tenho as consultas de acompanhamento. Acho que na próxima eu vou pedir alguma coisinha, assim, diferente para ver se dá um up né, para você dar uma
Uhum. Exato porque como você falou ainda tem o quê mais 4 meses, não é?
Sim, é uma é uma eu tô calculando aqui uns 4 meses é.
Então é um tempo considerável.
Ah, mas é assim, ainda bem que eu tenho conseguido me esforçar, mas é um esforço imenso é sobrenatural. Eu falo eu chegava no treino antes tipo: "Vamos lá, vamos fazer!" Agora eu chego: "Ai meu deus." Eu já quero chego querendo acabar, sabe? <chuckles>
Sim. Eu imagino. Já chega querendo ir embora. <chuckles>
Eh, ah, mas foi bom trocar uma ideia com você, ouvir as suas opiniões as suas dicas obrigada, <chuckles> viu?
Ai que bom que você gostou, eu fico feliz de poder ajudar pelo menos um pouquinho ali, né, opinar de repente vir com alguma ideia nova, né, para você
Hum. Sim. Ah, obrigada.
qualquer coisa eu tô por aqui.
Tá ótimo, obrigada mesmo. <chuckles> Até mais, tchau tchau.
Tchau tchau.